هو كان بيسبب مشكلة، ما هو ي للأسف السنة دي كُنت باواجه مشاكل بس، يعني ما بين مال الدكاترة كانوا كل ما يشوفوني أو ينادوا اسمي، طب أنت ليه ما بتحضرش، إيه السبب؟ فطبعًا لو قُلت لهم أنا باشتغل، فيقول لي أنا ما ليش دعوة بالشغل أنت ليَّ ليَّ إن أنت تيجي تحضر والأسيمنتات تسلِّمها في الميعاد طبعًا ده يعني ما هو
ياه! آه. آه. يعني معنى كده إن أنت كُنت مقَصّر في في في الجامعة شويّة أو في دراستك؟
ما هو كان لازم حاجة يعني هي اللي هيُقع عليها للأسف التضحية. ما ده لازم، بس
آه، آه. كانت ده كده ص يعني كده المواجهة كانت أو الموقف صعب كله من أوّله، طب وبالنسبة بقى يعني شُغلك كنت بتروح بتعرف أنت صاحي من بدري أو كده كنت ب بتواجه الشُّغل إزاي؟
آه ال ال الشيفت ساعتها كان بتاع الشغل بتاعي كان بيبدأ من الساعة 15:00 وكان يخلص الساعة 00:00 ف كُنت أخَلّص من 15:00 ل00:00 كنت باقَضّيهم بقى طبعًا طبعًا باقَضّيه بقى طبعًا بالطول والعرض اللي هو إن شاء الله إيه اليوم هيخلص، عشان أنا عارف إن أنا لازم أرَيّح ف وأنا أراجع في الباص اللي هو أحاول أحاول اللي هو أغمّض عيني، أنا ما باعرفش أنام في في في ميكروباص باص أو أي حاجة من الحاجات دي، بس يعني باحاول اللي هو آه يعني أحاول على قد ما أقدر إيه أغمّض عيني عشان أرجع أشتغل الشغلانة التانية، واللي هي كانت
ياه! وقت طويل جدًا، إمم. آه، آه، في المواصلات عمومًا. إمم. هو الشُّغل ده كان مُرهق والّا حاجة؟ أو فيه مجهود عضلي أو كده؟
لأ، هو كان شغل يعني إداري أكتر، ف فكان ال آه مجهود ذهني، كل اللي أنا باعمله وأنا قاعد يعني و يمكن لو كان في مج يعني حركة أو حاجة من الحاجات دي ما كنتش عرفت طبعًا أعمل أي حاجة من الحاجات دي، إن هو مستحيل البني آدم بعد شقى وتعب كل ده وفي الآخر يروح يعمل حاجة تانية، آه الحمد لله يعني ال يمكن دي كانت حاجة كويسة يعني كانت في صالحي ساعتها.
مجهود ذهني بس. آه، آه. كويس إن جات كده. إمم، إمم. إمم. آه.
آآ، وفي نفس الوقت بقى إيه <tsk> أنا لازم أرَكّز في الشغلانة التانية، وما هي دي مُهمة وكانت عليه آه، طبعًا، وكان في هي الحمد لله أنا هي كانت من البيت يعني ده اللي كان باسطني ساعتها بسّ فيها لازم تركيز ليه؟ لأنه أنا
كمان؟ إمم. آه. كنت بتضطر ما تنامش بدري.